أنا مش اضطريت إن أنا أعمل ده، أنا كان واجب عليّا إن أنا أعمل من الكَرم اللي أنا شُفته والحفاوة دي. قُلت له: "الم أ أ الغدا عندي الأسبوع الجاي وما فيش كلام، وما فيش حاجة اسمها بقى" خلاص، بقيت باتكلم معاه بقى باريحيّة بقى مش بال بال بالنظام اللي هو إيه، النظام ال المنشّي بقى وبتاع. قُلت له: "باقول لَك إيه، عيالَك عندي وأنت عندي الغدا اللي جاي، وما فيش حاجة اسمها تعتذر لي وخلاص إحنا أخوات، أنا يعني أنا أنا يعني أنا أقابل المحبّة بتاعتَك دي بإيه، وكده لأ، لازم، لازم، لازم." وبالفعل جاب مراته و و وفي اليوم اللي أنا اللي أنا طبعًا عملت فيه ال العزومة وجه اتغدا عندي طبعًا، وجبت له بُص، يعني ما تتخيلش، ما فيش حاجة بقى اسمها أنا كلِّفت نفسي وهيجهدني والظروف والكلام الت لأ، لأ، كان واجب عليّا إن أعمل معاه كده، الراجل الراجل الراجل كان كريم معايّا، أنا أكون بخيل معاه؟ عملت له برضه سفرة كويس. هي الفكرة مش فكرة الأكل، هي فكرة التقدير، إن أنا قدرت، الأكل ده بعيد عن الكلام خالص خلّي بالَك، يعني الأكل ده ممكن أ أ آخر حاجة، بعد كده يعني حتى لو أنا رُحت عنده واداني كوباية شاي، ده حبيبي ولا هيزعلني.
إمم. إمم. إمم. آه، عندك حق، فعلًا. يعني و آه، فهمتَك. إمم. ما ما أنا باتكلم في كده، أنا أنا ن مضبوط، أنا باتكلم في اللي هو في التكلفة الكبيرة عليك ممكن مثلًا كانت هتبقى كبيرة عليك، فأنت اتحرجت مثلًا إنَّك إنَّك ما تعملهاش أو م إنَّك ما تعملش زيه ف فتحس بإحراج، إن هو ممكن يفكَّر بقى في كده آه، فكويس أوي.
لأ، أبدًا، أبدًا، أبدًا، أ أبدًا لأ، الموضوع يعني كان متوازن بعد كده والدنيا مَشت، بس يمكن كانت دي البدايات، بعد كده كنّا طبيعيين جدًا مع بعض والأسرة بقت ز بقينا أخوات، يعني بقينا أخوات وحبايب، وما فيش تكلفة بينّا بقى اللي يقدر على الحاجة بيعملها وخلاص. بس دي كانت البداية الغريبة اللي لفتت انتباهي يعني.
إمم. إمم. آه، اللي لفتت انتباهك، فهمتَك. آآ، صراحةً يعني استمتعت بال بالكلام معاك أوي في الموضوع اللي حَكيت لي عليه ده، كانت تجرُبة فعلًا يعني مُلهمة، ويعني حابب إن أنا أشكرَك عليها. شكرًا ليك.